जी, नमस्कार। आप कैसे हैं?
नमस्कार, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर हम बात करें कि स्कूल के दिनों की, जब हम स्कूल में होते थे तो बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते हैं। तो हमें कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है इसके ऊपर अगर हम बात करना चाहें, तो अ, आपको मुझे आप बताइए कि आपको ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट है, जो स्कूल के दिनों में आपको बेहद पसंद था?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अगर <chuckles> ऐसे पूछेंगे तो मैं अ, ऐसे था कि अ, ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं था स्कूल में। अ, <chuckles> इन अ, मैं स मने सही में बता रही। तो और ये अ, मने ये था कि ज अ, कुछ किसी का भी अगर विषय पे अगर समझ में अ, आ भी गया, तो उसकी जब परीक्षा होती थी तो उसके लिए बहुत स ज़्यादा हमें अ, रट्टा मारना पड़ता था कि, इतने सारे जैसे एक ए एक परीक्षा हो रही, तो उसके लिए कुछ आप 50 प्रश्न-उत्तर अ, उसको रट्टा मारना है या तो आपको सीखना है। तो मुझे अ अ, अंग्रेज़ी सबसे अच्छी लगती थी अ, इसीलिए इसीलिए क्योंकि उसमें ज रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं था। अ, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है क्योंकि उसमें ऐसे ही रहते हैं ना कि अ, आपको उम अ, किसी विषय पे कुछ लिखना है, अगर कोई विषय दिया है उसके ऊपर एलोब हाँ, तो या वैसे ही ज या तो ग्रामर अ, ब्लैंक्स जैसे रहते थे। अ, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि ये हमें जितने समझ में आए उसके हिसाब से द रहता था। आपका अम, आपका क्या आपको कौन-से विषय पसंद था?
<laughs> जी। जी। हाँ। जी।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 जी, मुझे भी मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी स्कूल के दिनों में। तो अ, जी, मैं फर्स्ट आया करती थी तो मुझे सारे विषय ज़्यादा पसंद अ, हाँ, तो मुझे सारे विषय अच्छे लगते थे। और अग जी, अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा अच्छा कौन-सा लगता था तो मुझे, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था पंजाबी का, पंजाबी लैंग्वेज। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ उहुँ, तो पंजाबी जो लैंग्वेज है वो मेरी मदर टंग है, तो मुझे अपनी मदर टंग की अ, सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और वो उसमें, उसमें क्या था कि उसमें ज़्यादा कुछ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, एक बार पढ़ाई की, एक बार रीड किया और हमें समझ आ जाता था।
हुँ, हुँ, हुँ। उहुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। उहुँ। अच्छा, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।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 हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, हाँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ।